Naku, siyempre yung dessert. Yun naman ang usually din na lalo na ngayon, grabe yung mga tao gusto talaga nila yung mga matatamis eh. So, kaya yun, kumbaga talagang pagka-alam ng nanay ko na ito pupunta si ano pupunta si ano at kailangan may pauwi pa yun, 'di ba? 'Pagka mga dessert, ah
Hmm, okey. Mm. Mm, may pa sha pa takeout.
Oo. Alam mo kasi grabe ang dami naming mga dessert. Halimbawa leche flan, ube nga, tapos yung buko salad, tapos buko pandan, yung gelatin, alam mo yung gelatin? Yun talagang ginagawa namin, kasi ang dali lang magawa yung gelatin eh. Keso, pasas lang tapos yung jelly, 'di ba? Tapos meron pa nga yung buko pandan nga at meron pa kami yung kaong, alam yung kaong?
Wow! Mm. Mm. Hmm, oo, yes.
Oo. Kaong, nata, lahat yung parang ang maghahalo-halo ka na eh. Alam mo, talagang minamatamisan namin yun. At, kumbaga pinapa-ano talaga, marami kaming naghahanda ng mga dessert at kasi siyempre yung mga kabataan gusto na rin 'yan eh. Gusto din nila ng matatamis. Ah
Hmm. Hmm. Ano yun nilalagay niyo na yun sa mga cups, ganun?
Ay hindi. Kumbaga kanya-kanya kumukuha, meron ka ngang parang bowl or gusto mo, yun nga usually sa bowl eh.
Hmm, okey. Mm. Kanya-kanyang s ano na, kanya-kanyang takal. Oo.
Sandok, oo. Mhm, oo at ikaw na bahala ka kung anong gusto mong kainin na una, siyempre usually inuuna nila yung mga ube eh, yung mga medyo tuyo. Ube halaya nga yung sabi mo. At
Hmm.

Mm. Naku, yang piyesta talaga isang ah, magandang event 'yan, simula pa nung bata ako, eh. Kumbaga, natutuwa ako talagang pinaghahandaan namin 'yan 'pag fiesta, lalung-lalo na diyan yung mga pagkain. Alam mo, natatandaan ko nung bata ako, lagi kaming may lechon.
Mm. Wow, mayaman. <chuckles>
Yung lechon, oo, isang buong, ah, baboy talaga pinapa-lechon! Kaya ang sabi ko na pero nung later on, wala na, hindi na. So, pero may mga putahe pa din ng alam mo yun, iba't ibang klaseng putahe. Yung, meron kasi sa'min, mga mechado, adobo, menudo, pininyahang ah, manok. Oo.
Hmm. Mm. Wow, ang sarap naman ng mga handa niyo.
Marami talaga! Pero, alam mo, meat talaga yung hinahanda, eh, meat tapos kung meron mang mga dessert, yung mga ube, buko salad. Naku, grabe! Kaya, talagang inaantay namin 'yan pagka-pista.
Hmm. Hmm, sarap. Mm. Ano bang, ano niyo ano bang, specific na fiesta niyo?
Oh, kasabayan namin yung piyesta ng Quiapo actually, so
Mm, okey, ano yan? Patron din, gano'n?
Oo, pista ng Nazareno.
Ah, talaga!
Nazareno. O o.
Nazareno, pero hindi sa Quiapo.
Hindi hindi, kumbaga sa ibang lugar. At yun nga, kumbaga talagang nakasanayan na namin simula nung bininyagan kami, yun na din talaga yung patron namin. At kumbaga, kilalang-kilala din talaga siya kasi dinadayo siya, eh, pagka-pista at madami talagang, alam mo yun sumasampalataya sa Nazareno.
Mm. Mm, okey. Mm.